बिल्कुल, अब जैसे हम अगर सबसे पहले धार्मिक विविधता का महत्व इस बात में है कि हम जो हम मतलब कि जो धर्म जो अलग-अलग धर्म के लोग हैं ना, उनको हम कितने सम्मान की नज़रों से देखते हैं, या फिर कितनी समानताएँ रखते हैं, जब अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ आते हैं।
जी। बिल्कुल।
वे एक दू वे एक-दूसरे की परंपराओं को, त्योहारों को और उनको जब उनकी चीज़ों को समझते हैं ना, यही अनुभव हमारे समाज की और स अ, समाज को और समृद्ध बनाता है। आप अगर देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे तो, मतलब कि ऐसे तो बहुत त्योहार होते हैं, लेकिन अगर भारत में सबसे बड़ा त्योहार अगर मनाना चाहें, तो हमारे यहाँ दिवाली हो, या तो ईद हो, या फिर क्रिसमस हो, या फिर गुरु पर्व हो। इसमें अगर आप देखें ना, तो कितने धूम-धाम से मनाया जाता है।
बिल्कुल, उ जी। हुँ। बिल्कुल मैम।
आपको क्या लगता है इस पे? क्या ह आपको लगता है कि जो हमारे जो त्योहार हैं, वो सारे धर्म को एक साथ जोड़ते हैं, या फिर उनको अलग करते हैं? आपकी क्या राय है ऐसे में?